Ciao! Ehm, mi racconti di quella ricetta di famiglia che ti fa sentire davvero a casa tua?
Beh allora in realtà ce ne sarebbero un'infinità di ricette che, la sì, la mia tradizione, le mie origini, ehm, comunque prevedono tantissime ricette che uniscono la famiglia e che mi fanno anche sentire particolarmente a casa. Ehm, quindi, beh, partiamo dal presupposto che quella sensazione proprio di casa, di famiglia, io l'avverto soprattutto quando si condividono i pranzi in famiglia la domenica, ehm sì, beh sono pranzi sicuramente che prevedono numero di persone considerevole ehm a tavola
Eh beh, bella cosa, partiamo bene. <chuckles> Oh. Ah okay, bellissima cosa. Tipo? Ne possiamo dare un range più meno?
Ma, mhmm, dieci, dodici eh sì, <chuckles> quindi comunque si è in tanti, ehm, io adesso non vivo più con mia madre, ehm, ormai sono sposata ho casa mia, però devo dire che quando, ehm, capitano quelle occasioni dove si sale a pranzo dalla nonna o siamo tutti a casa a pranzo dalla mamma, ci sono proprio degli odori, dei profumi, delle consistenze che mi fanno sentire quella sensazione lì, uhm, intanto la mattina io mi svegliavo a casa di mia madre, la domenica col profumo della salsa fresca e del ragù prepara
Ah però, eh! Mica male. <chuckles> Mh-mh. Bellissima. Salsa di pomodoro o ragù tipo?
Sì, cioè proprio era e se tu vai praticamente a casa mia, la domenica, da mia madre, lei fa sempre questo ragù freschissimo con la salsa di pomodoro, quindi è proprio sì, era proprio l l'odore della domenica.
Sì? Che è buono. Wow.
Eh poi
Fantast no a po a a proposito di questo, te parlavi di, ehm, ragù, ma quindi <smacks lips> ehm, anche te adesso, diciamo, con questa tua indipendenza cerchi anche tu diciamo di, comunque mantenere viva questa tradizione magari cucinando il ragù, chiamiamolo così, la domenica, magari non per fare il cenone di famiglia ma anche per i fatti tuoi, oppure appunto, col tuo marito, anche un po' in privato, quindi ma è ancora viva questa tradizione?
Mh-mh. Mh-mh. Sì, sì, guarda io, ehm comunque ormai come ti dicevo sono, vivo per, diciamo per i fatti miei però a prescindere da tutto, ehm, mantengo viva, ehm vivi questi ricordi e questa tradizione appunto cucinando un po' quello che, ehm, mi riporta anche a casa, quindi magari non faccio proprio tutte le domeniche questo ragù, questa salsa, perché poi mi piace anche variare, ehm, però, quando faccio sai quel soffritto, quegli odori si, ehm si disperdono un po' nell'aria, mi sento bambina a casa da da mia madre, ehm, poi lei veramente cucinava tantissime cose, mhmm, una volta che comunque si preparava, no, il ragù fresco con la salsa fresca, ehm, metteva anche a cucinare, ehm, la la la carne nel sugo, ehm, poi faceva le cotolette di carne fritta, ehm, piuttosto che le patate al forno, erano e proprio gli odori della domenica.
<chuckles> Bene. Okay. Bene. Wow. Fantastico.
Ehm, erano anche comunque ricette particolarmente condivise perché comunque ognuno di noi sai, dava una mano, ehm, a cucinare, a e a preparare.
Certo certo, sono quelle classiche ricette che tu quando pensi ai valori della cucina italiana, sono questi qui, non è roba raffinata da ristorante stella Michelin, particolare, cioè semplice ma gurm ma è questo il bello, non è che semplice equivale, ehm, non va bene, è proprio questo che forse ci <clicks tongue> permette di ricordare con più facilità il concetto, ehm, di famiglia, ehm, a tal a tal proposito volev quindi chiederti se tu, qual qual è il ricordo più bello di questa, ehm, tradizione che ti è rimasta appunto magari quando eri da da bambina e che l'hai vissuta, ehm, vuoi, sì, con una certa regolarità, proprio perché si trattava di una ricetta di famiglia.
No, è vero. Esatto. Ma intanto come ti dicevo, ehm, la tradizione, appunto, per tradizione mia madre cucinava appunto questo ragù e, mhmm, molto spesso anche n non faceva solo la sal la la pasta col ragù, cioè faceva anche, ehm, sai le classiche lasagne al forno, piuttosto che la pasta al forno che qui da noi va tantissimo, e a me mi è anche capitato di riprodurre queste ricette in casa mia, cioè anche cucinare semplicemente per me e per mio marito, sicuramente fare delle porzioni di pasta più piccoline perché comunque come ti dicevo si mangiava in tan e ed eravamo in siamo in 2 quindi le porzioni sicuramente sono più ridotte, però se so che quella domenica siamo a casa in 2 io magari il giorno prima vado proprio a fare la spesa, ehm, per cucinare questo genere di piatti poi, ehm, da noi il pranzo della nove della domenica prede come ti dicevo prevede anche un secondo e normalmente di settimana ovviamente non fai, non consumi, cioè di settimana è più facile che, ehm, ti mangi solo un piatto di pasta o una minestra, ehm, non vai oltre voglio dire, invece la domenica si si tende proprio a cucinare anche quel secondo che possa essere la carne o gli spiedini, piuttosto che le salsiccia la salsiccia con le patate, proprio perché il pranzo proprio completo che ti permette allo stesso tempo di non cucinare poi la domenica a cena perché resta talmente una quantità di cibo tale da
Mh-mh. Certo. Eh, siete in 2, certo. Mh-mh. Certo certo, c chiarissimo. Mh-mh. Tanta roba <chuckles> esatto n degli avanzi che p tiri avanti dritto un'altra settimana tranquillamente, si.
Sì cioè poi basta riscaldare, il gioco è fatto, voglio dire, non devi cucinare 2 volte, ecco.
Certo. Ora, non voglio a a tal proposito, ehm, però, ehm, copiarti o fare la spia ma, guardando appunto tua madre cucinare così frequentemente, hai diciamo ereditato una sorta di ingrediente o trucco segreto per rendere questi piatti particolarmente, magari, migliori rispetto, uhm, a quelli che assaggi in giro, magari nei ristoranti, poi non so, aggiungere un tocco di pepe a fine cottura per aumentare il sapore, adesso sto dicendo una cosa a caso eh, però per farti capire l'esempio. C'è qualche rituale segreto che lo usi che usi per rendere speciale i piatti?
Eh si, dimmi. Mh-mh. Ma guarda intanto lei, come ti dicevo, usava questa salsa di pomodoro freschissima perché poco prima dell'inverno, come ogni anno, loro fanno il pomodoro fresco e già di base questa è cioè loro hanno proprio le conserve di pomodoro biologico dei terreni nostri, e già di base questo è <chuckles> è già un'escamotage eh beh, sì, è chiaro che, ehm, non tutti hanno, ehm, questa questa possibilità, io per prima ovviamente non mi metto a fare le conserve di pomodoro, però me le faccio dare <chuckles> e quindi
Ah, bene. Ah ecco. Già questo basta. <chuckles> E quindi aggiri il sistema in poche paro <chuckles>
e quindi raggiro il sistema, ehm, già il trucco è fatto, voglio dire, però sì, sicuramente ci sono dei trucchetti per, ehm dare più sar sapore, conferire più sapore ai piatti, io mi ricordo, per esempio, che lei mette sempre, mhmm, o 1 o 2 foglioline d'alloro, ehm, nel nel sugo per dare più sapore, ehm, piuttosto che qualche foglia di basilico per dare altrettanto sapore, quindi per intensificare il gusto, ehm, oppure un'altra cosa che ha sempre fatto devo dire e che, già di base è la chiave a tutto, è che quando per dire fa le lasagne molto spesso le persone sai, comprano anche per una questione di, ehm, velocità la besciamella già pronta e invece lei la fa di sana pianta, sì, cioè lei la fa proprio lei, ehm s lo senti subito cioè lo senti subito quando ti mangi una lasagna con la besciamella comprata, piuttosto che con la besciamella fatta in casa, ehm, e sono tutta una serie di trucchetti che io ho appreso e che devo dire metto a c anche in pratica, ehm, li l li metto appunto in pratica nelle mie ricette perché mi rendo conto che cambiano tantissimo il sapore dei piatti.
Mh-mh. Sì. È vero, è vero. Okay, certo. Verissimo. Assolutamente e quindi bello sapere che non c'è un ingrediente o tecnica segreta particolare iper mega tecnologica, è semplicemente prendere il cibo fatto, uhm, a mano, chiamiamolo così, è quello che rende veramente specia esatto.
Sì è più la genuinità delle cose, sì, è proprio è, mhmm, il i prodotti che s cioè saper scegliere anche i prodotti, perché chiaro che un prodotto più genuino, biologico ti dà ti dà più sapore, cioè io mi ricordo, mhmm, anche solo l'uovo perché aven essendo che loro hanno comunque le campagne, i terreni e hanno anche, ehm, le galline, cioè semplicemente anche le uova raccolte dalle galline ehm eh
Mh-mh. Uova fresche, è tutt'altra roba per far l'impasto della pasta immagino.
esatto e in questo devo dire che era mhmm una bravissima è stata una bravissima m maestra mia nonna, cioè io mi ricordo che la la ma la domenica mattina quando si pranzava su da lei eh beh
Mh. Chi meglio di loro <chuckles> può fare ste cose, insegnare ste cose, eh.
tanto, cioè lei faceva proprio la pasta fresca e ho l'immagine proprio di mia nonna in cucina, con questo grembiule sporco di farina, ehm, che impasta manualmente poesia esatto, alla vecchia maniera come magari gliel'aveva anche insegnato la madre, che a sua volta aveva appreso dalla madre, insomma, tradizioni che si tramandano di di famiglia in famiglia, devo dire che oggi con l'avvento del dei nuovi ritmi ormai la vita ha preso un ritmo molto veloce, mhmm, mi dispiace non avere appreso quelle queste tecniche qui, cioè io non so fare la pasta fresca, l'ho vista fare, ho, ehm, nella mia memoria impressi questi momenti, però mi dispiace non aver appreso proprio manualmente, ehm, questa pratica ma perché comunque lavorando è veramente complicato ecco.
Poesia. Poesia. Mh-mh. Eh, vero, verissimo. Eh la società non ci aiuta nel mantenere attive queste tradizioni che hanno magari, anzi, non magari che hanno fondato, diciamo, ehm, la cultura tradizionale italiana e a tal proposito allora visto che, purtroppo, ma, comprensibilmente, non riesci a seguire lo stesso modo le ricette, insomma ehm, della tua famiglia, hai fatto magari qualche sperimentazione o modifica c ma anche giusto per curiosità, per vedere se magari un combinamento una combinazione con qualche altro inghe ingrediente magari più esotico, più moderno, poteva magari dare un un altro sapore, magari non perfettamente gustoso come quello classico ma comunque, ehm, buono ecco.
Mh-mh. Sì, per esempio quan ti ti parlo delle lasagne la tradizione vede, no, la lasagna col ragù e la salsa, io poi, mhmm, ho sperimentato anche diversi tipi di condimento, cioè mi è capitato anche di, ehm, rifarle con una crema di zucca e speck, ehm, e vengono comunque buonissime e a m a allo stesso tempo le ho anche poi suggerite alla mamma, ho detto guarda che se le facciamo così <chuckles> eh, le sono piaciute, sì, sì, sì.
Mh-mh. Bene buono. Ah. <chuckles> E lei cos'ha detto? Ha approvato e se ah okay o è importante eh, qu ero?
Eh si, perché comunque sai, ehm poi, dai anche dei suggerimenti, delle dritte, ci può anche stare perché in qualche modo loro restano particolarmente ancorati alla tradizione, però poi ci siamo noi giovani, ehm, che anche attraverso l'uso dei social, delle varie piattaforme, stiamo sempre lì, no, a guardare nuove ricette, nuovi spunti e poi li passiamo anche un po' ai genitori, ehm, oppure mi ricordo ultimamente ho sperimentato anche le lasagne vegetariane, con la crema di spinaci, la ricotta ai funghi, ehm
Certo. Verissimo. Ah ma ti piace proprio sperimentare allora, eh?
Sì, sì, io poi rielaboro <chuckles> ripropongo, ehm, e devo dire che sono anche sapori che, mhmm, colpiscono ecco, fa anche piacere comunque cambiare, oppure sai, mhmm, mi piace anche particolarmente spesso cucinare il gâteau di patate, ehm, in famiglia da me il gâteau era rigorosamente con, ehm, o in bianco col prosciutto e la mozzarella o con la salsa di pomodoro e il ragù, ehm, io l'ho rimodulato, cioè mi è capitato di farne un tipo anche in bianco con la mozzarella e i funghi o con mozzarella e zucchine, ehm, perché poi a me piacciono tantissimo le verdure quindi poi si sposano bene, poi <chuckles>
Oh, buono. Certo, certo. Mh, <chuckles> immagino, l'ho i l'ho iniziato a capire ecco, da come ne parli.
Esatto e quindi sì, mi piace sperimentare, mi piace modificare le consistenze, ehm, ecco mixare i vari ingredienti. Una cosa per esempio che non rientrava particolarmente nelle ricette di famiglia erano delle polpette fatte con i legumi
Eh certo.
che mi è capitato di cucinare, fare e anche condividere con la famiglia e sono venute anche particolarmente buone, quindi poi 'sta anche un po' nell'ingegno, no, se hai fantasia e ingegno, ehm, le cose comunque ti vengono anche buone.
Mh-mh. Assolutamente chiarissimo e giustissimo, e dimmi, sempre per allacciarci al discorso, mhmm, del, ehm, si fa fatica a seguire tradizioni di una volta perché la società ultra mega veloce, ultra mega rapido, subito, risultati, eccetera, eccetera, secondo te, cos'è che possiamo fare per mantenere, ehm, vive queste, ehm, tradizioni della ricetta di famiglia, nonostante appunto, la modernità non ci aiuta in questo senso?
Beh, sicuramente siamo <sighs> uhm, come giustamente dicevi anche tu, figli del nostro tempo. Ehm, dobbiamo anche un po' adeguarci ai nuovi ritmi, e non possiamo sicuramente stravolgere le nostre vite, però in qualche modo sforzandoci di mantenere avanti e mandare avanti la tradizione si può comunque fare. Io nel mio piccolo, anche se lavoro tantissimo, e e non ho tanto tempo, in qualche modo riesco ad incastrare quei pranzi o quelle domeniche, in cui io quelle cene in cui comunque cucino qualcosa che si riallaccia alla tradizione, e alle ricette di famiglia. Quindi, sforzarsi in qualche modo e sfruttare i momenti giusti per concentrarsi e a realizzare le ricette di famiglia, si si può sempre fare. Se si vuole si può. Io sono di questo pare
Mh-mh, certo. Oh, bene, bene. Verissimo, verissimo, volere è potere. Beh, questa è una conclusione perfetta, per una discussione bellissima, che ha fatto veramente capire come si possa apprezzare, e mantenere in vita la classica ricetta di famiglia. Quindi ti ringrazio per l'averla, ehm, condivisa.
Grazie a te, una buona serata.